Eben. Eben. Eben. Okay, krass. Ne, ich hätte gesagt, also grundsätzlich also, <clears throat> meiner Meinung nach zumindest finde ich ist 'ne Beziehung und 'ne Freundschaft ziemlich ähnlich. Nur natürlich mit dem kleinen Unterschied, 'ne Beziehung ist noch mal, ich sage jetzt mal, intimer. Genau.
Intimer, ja, intimer. Aber, äh, o oft ist es so, dass man sich verliebt und dass keine Grundlage für, äh, Freundschaft da ist. Wenn beides gegeben ist, dieses Verliebtheitsgefühl und das Potenzial, auch beste Freunde zu sein, ja, dann hat man gewonnen. Dann ist es äh, dann hat das, äh, die gleiche Qualität. Sogar noch 'ne höhere Qualität, weil man ja das Leben miteinander teilt.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Ja, ja, ja, deswegen ist das, glaube ich also, ich weiß nicht wann, ich habe das mal gelesen, dass ich glaube, wenn sich gute Freunde ähm, wenn wenn gute Freunde in 'ner Bez in 'ner Beziehung miteinander gehen, ist, glaube ich ich weiß jetzt nicht genau Zahlen, aber ich glaube irgendwie 30, 40 % wahrscheinlicher, dass die Beziehung länger hält oder so. Irgendwie so was.
Ineinander verlieben. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Dann wächst das Ganze langsamer. Das hat man ja auch schon manchmal gehabt, also im alltäglichen Leben. Also, ich noch nicht, aber das gibt es, dass jemand erst, äh, f mit jemandem befreundet ist und sich dann daraus 'ne Liebe entwickelt und auch Verliebtheit.
Mhm, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, mhm. Ja, ja, das stimmt.
Ja, das das hat für mich 'n höheren Wert als dieses: „Oh, ich bin so himmelhochjauchzend und die Schmetterlinge fliegen." Es ist zwar 'n wunderschönes Gefühl, aber, äh, es aber es hält nur 'ne Weile an und dann kommt man zurück auf den Boden der Tatsachen. <chuckles>
Mhm, mhm, mhm. Also, dieses einfach nur verliebt zu sein. Ja, ja, ja klar. Mhm, mhm. Ja, das, äh, finde ich ja auch. Also ist schon ist schon oft so, ja.
Ja, äh, aber jetzt noch mal auf normale Freundschaft zurück. Was mir auch, äh, wichtig ist, ist, wenn sich ehrlich alles sagen kann, auch wenn man mal unterschiedlicher Meinung ist oder wenn der andere konstruktive Kritik geben will, weil ihm irgendwas aufgefallen ist am Freund. Also, wenn der die Kritik dann auf konstruktive Weise ehrlich äußert, das ist mir lieber, als wenn mir jemand immer nur Honig ums Maul schmiert und hintenrum denkt: „Ach, das ist ja blöd, was die da macht", oder so.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm.